يعني أكيد طبعًا وإن أنتِ تبقي قَلقانة دي ده ده بالعكس ده حاجة ه صحّية جدًا إن أنتِ تبقي حتة وده معناها إن أنتِ بت تتعلّمي من الأخطاء وإن أنتِ بتفكّري، يعني مش مِخليّة مثلًا مشاعرِك بس هي اللي تتحكّم في الموضوع، ده حاجة كويسة جدًا م يعني خ آآ م مش حاجة وِحشة زي ما أنتِ مُتخيّلة. طيب قولي لي كده، هو أنتِ الموضوع اللي فات ده مثلًا آآ، كان السَبب الرئيسي ورا إن هو الموضوع كانت إيه يعني، المشكلة كانت فين بالضبط، عشان آآ، ومخوّفاكِ من إن أنتِ تخُشّي والموضوع ده يتكرر تاني زي ما أنتِ قل
بُص، هو الموضوع كلّه آآ، كان مش المشاكل كلّها ابتدِت لمّا آآ، أهلُه ابتدوا يتدخَّلوا ف في كل قراراتنا بشَكل كبير أوي، يعني آمم، إحنا كنّا خلاص قرّبنا على جواز وحسّيت م مع الوقت إنّي في تدخُّلات من والدته بشَكل كبير أوي، ب لدرجة إن هي بقت تنقّي معانا حاجات أساسًا تخُصّني أو تخُص ذوقي وتخُص شخصيتي، يعني آآ، في الأول كانت مُجرّد إن هي بس بتُبدي رأيها وطبعًا ما كانش عندي مانِع إن هي ممكن تُبدي رأيها ف في لون العَفش
إمم. إمم.
آآ، أو مش عارفة إيه، اللي هو أوكي، برَغم إن بالنسبة لي دي كانت برضه حاجة يعني مش مَنطقيّة، اللي هو أنا في الآخر دي شَقّتي، دي حاجتي، يعني براحتي إن أنا أنقّيها بالألوان اللي أنا حَبّاها. فالمهم إيه، حسّيت إن هو في الأول ما كانش بيكون عنده مانع أو مش مُعترض يعني أو مش شايف إن ده شيء عادي، فم كنت مَعدّية، باعدّي عادي، إلى أن الموضوع وِصل بقى اللي هو آآ، لأ تدخُّلات بقى في ال ألوان السَتاير، ألوان المِلايات، ألوان آآ، اللي هو لأ، لأ، كده مش طبيعي، كده الوَضع مش مَنطقي وإنه من البداية هو سامِح بحاجة زي كده وإنه هو شايف إنه عادي إن أهلُه يتدخَّلوا في ما لا يعنيهم يعني، ده مش مش وَضع طبيعي للعلاقة يعني، أومال بعد الجواز إيه اللي هيحصل؟! فابتديت أتكلّم معاه يعني، آه.
فاهم طبعًا. إمم. همم. طيب و
آآ، اهم.
يعني قولي لي الموضوع بما إن يعني واضح إن هي المشكلة ما كانت أساسًا يعني هي مثلًا بس تدخُّلات الأهل أو حاجة أو كده. أنتِ مثلًا الناس الجديدة اللي أنتِ بتتعرّفي عليها حتى قُلتِ إن في موضوع مثلًا أو بتاع أو كده، آآ، يعني ليه ما تبدأيش تتكلّمي أصلًا من البداية بوضوح كده وإن المشاكل اللي حصلت آآ، معاكِ أو الحاجات اللي أنتِ آآ بوّظِت الموضوع والّا أنتِ مش ه آآ، يعني عشان تبقي يعني ما تتكرّرش تاني وتشوفي هل هو بيفكّر بنَفْس الطريقة، هل هو هيتعامل بنَفْس الطريقة، يعني ما دام إن دي أكتر حاجة هتبقى مخوفاكِ وتشوفي رَد الفِعل هيبقى إيه من الأول، فحتى يوفَّر عليكِ وقت أو حتى الدنيا كده والّا أنتِ أصلًا مش حابّة إن أنتِ تفتحي الموضوع تاني أو إن أنتِ تتكلّمي فيه أصلًا مع شريكِك الجديد؟
إمم. لأ، بالعكس هو أنا أكيد الموضوع ده بالنسبة لي هو العُقدة الأساسية، ما فكَّرتش الصراحة زي ما أنت بتقول إن أنا أتكلّم معاه بشَكل صريح أو إن أنا يعني أكلّمه وأقول له إن أنا عندي تَخَوّفات معيّنة آآ، بوضوح كده إنه أنا مثلًا ما باحبِش إن الأهل يتدخَّلوا بالشَكل ده. آآ، ما فكَّرتش خالص إن أنا أ أتكلّم معاه أو أشوف رُدود الأفعال، بس أنت فِكرِك إن دي حاجة ممكن تكون يعني ممكن يعني تكون كويسة في البداية إن أنا أ أوضَّح له كده ال الم ال مَخاوفي بشَكل واضح وصريح، ده عادي؟
إمم. آه.